Sí, la verdad es que sí, completamente. Es justo como lo come lo comentas, ¿no? Es esta parte de que aunque no no lo tengas presente ni ni de manera como tan vívida todo el tiempo, eh, algo en tu subconsciente como que despierta cuando escuchas esta, a lo mejor, inicio de la canción, ah, quizá pasar por algún lugar y y recordar ese olor o o, no sé, por ejemplo, ah, ah, para mí un claro ejemplo de de ciertos momentos es como, por ejemplo, de estas fechas de noviembres, octubres, que que el el frío se siente distinto, que que el hasta el aire tiene un aroma distinto, que que que es muy característico de los meses que terminan con bre. Y lo que es octubre, noviembre y diciembre, y quizá hasta sep este, septiembre ajá, tiene un olor muy característico y te hace sentirte justamente como en esa temporada. Y creo que eso también sucede con con las canciones y estas conexiones que tienes con con tu pasado y con la persona que eras en ese momento.
Ajá. Sí, claro. Ah, okey. Ujú. Ah, okey. Más otoñal, sabe como Ujú. Ajá, to totalmente de acuerdo realmente con lo que estás diciendo. Y y qué curioso, ¿no? No no me había puesto a pensar, pero sí cierto, ahorita que estás diciendo eso, todo lo que vendría siendo los meses que terminan con bre, sí tiene como que un un olorcito diferente, incluso se siente a ajá, y una sensación distinta, exactamente. Por ejemplo, ya ya ves que comentaste que, pues, al final de cuentas, también fue tu evento <chuckles> canónico, por decirlo de alguna forma. Eh, cuando recién cuando recién pasó todo esto, eh, ¿batallabas para escuchar la la canción y la evitabas o o desde el inicio nunca tuviste problema con escucharla?
Un olor y una sensación distinta. Sí. Sí, claro.